อืม อันนี้ก็ดีเลยทีเดียวนะคะ เพราะว่า เนี่ยแหละค่ะ ก็จะเป็นอีกคำแนะนำทีหนึ่ง ที่อยากจะแบบแนะนำ ก็คือ การที่แบบคุณวางยาไว้ใน ไว้ใกล้กับ ฟ อ่า การมองเห็นน่ะค่ะ ให้ง่ายแก่ ต่อการมองเห็น แล้วก็ไอเดียนี้ดีนะคะ เพราะว่าคุณรู้ ส แล้วว่า คุณเป็นคนที่ดื่มน้ำบ่อย เพราะฉะนั้นการที่คุณวางยาไว้ใกล้กับขวดน้ำคุณเนี่ย มันจะเป็นการเตือนที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยล่ะคะว่า ใช่ สมมติรับประทานอาหารไปแล้ว แล้วก็แบบลืมมันแล้วนะคะ เดินออกมาจาก อ่า ห้องอาหารแล้ว แล้วก็มาทำงาน แต่แบบคุณ ใช่ไหมคะ? แต่คุณวางยาไว้ใกล้น้ำ คุณก็จะแบบ อ้าว! ลืม ลืมไป เราต้องทานยา อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ ๆ ค่ะ ช่วยได้ อา ค่ะ ๆ อา ใช่ค่ะ เดินออกมา ลืมไปเลยค่ะ <chuckles> ใช่ <chuckles> นั่นแหละค่ะ ใช่ ใช่ เพราะว่าดื่ม จิบน้ำนี่บ่อยมากค่ะ บ่อยมากเลยค่ะ ก็จะทำให้เราได้เห็น เห็น เห็นซองยา เห็นกล่องยาเรา อะไรเงี้ย <chuckles> ก็จะได้นึกได้ บางทีมัน อาจจะเพราะว่าเราเก็บใส่ถุงไว้ แล้วเอาไว้ในลิ้นชัก อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไม่ได้ตั้งเวลาอะไรเลย เพียงแต่ว่า เออ จำได้ว่า ต้องทานยานะ อะไรอย่างเงี้ย แต่บางทีมันก็มีหลาย ๆ อย่างเข้ามาแทรก มาอะไรอย่างเงี้ย หรือต้องรีบออกไปข้างนอก หรืออะไร มันก็จะทำให้เราลืมไปเลยค่ะ ในกิจวัตรที่เราทำ ๆ อยู่เนี่ยค่ะ
อืม ค่ะ
ดีแล้ว ถ้าเกิดว่าตั้งมือถือไว้ มันก็จะช่วยด้วยเหมือนกัน
ค่ะ ก็อยากจะ
เพื่อที่จะได้เซตไว้เลย ค่ะ
ใช่ค่ะ ถ้าคุณลองทำแบบทีละเล็กทีละน้อยนะคะ ที่อาจจะเริ่มจากที่คุณทำไว้แล้ว หยุด ดีอยู่แล้ว อย่างเช่น การ อ่า อ่า ใส่ยาแยกกล่อง นี่ก็แบบดีอยู่แล้ว มีการติดโน้ต แล้วก็เพิ่มเติมโดยการเนี่ยแหละค่ะ อย่างที่แนะนำไป อ่า เตือน แจ้งเตือนในมือ ถือ แล้วก็ อ่า ผูกกับกิจ ก วัตรประจำวันว่า ทานอาหารเสร็จ ปุ๊บ ต้องทานยานะ แต่ถ้ายัง ยังมีลืมอีก ก็อย่างที่ว่าค่ะ วางกล่องยาไว้ใกล้ ๆ กับ อ่า ขวดน้ำ สิ่งที่คุณแบบมองเห็น หรือว่า อ่า หยิบจับอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
อืม ๆ ค่ะ ๆ อา ๆ ค่ะ อืม ค่ะ ทานเลย ค่ะ ๆ ค่ะ อืม ๆ เห็นชัด ชัดเลย ใช่ค่ะ อืม ทีนี้ก็ <chuckles> คงจะไม่โดนหมอด่าอีก แล้ว <chuckles> ไปหาหมอทีไร หมอต้องว่าทุกทีเลยอะ <chuckles> จนแบบ จนทำหน้าไม่ถูกเลยค่ะ เข้าหน้าหมอไม่ติด อย่างเงี้ยค่ะ มันบ่อยมาก <chuckles> ก็เลยแบบ เออ ดีจังเลย ได้คุยกับคุณแล้ว รู้สึกสบายใจจังค่ะ แล้วก็ได้เห็น เออ วิธีการในการแก้ไขตัวเองด้วย อย่างเงี้ยอะค่ะ ได้อยู่ 2 ข้อแล้ว อันเนี้ยก็จะนำมาใช้ค่ะ แล้วก็คิดว่า อ่า หลังจากนี้ก็คงจะไม่มีการลืมแล้ว คิดว่านะคะ จะพยายามทำทุกสเตปเลยอะค่ะ <chuckles> ต้องขอบคุณคุณมาก ๆ นะคะ ที่ให้ข้อแนะนำดี ๆ อย่างเงี้ยอะค่ะ
ใช่ค่ะ ก็เชื่อว่าจะช่วย <chuckles> ค่ะ ก็ ก็เข้าใจได้ <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ